Uno spunto di riflessione o, comunque, un un piccolo aiuto, ma per quanto piccolo che sia valido, ecco, me lo auguro. Ecco ehm, ecco, io vorrei prima di tutto proporti una cosa che sembra veramente semplicissima, però nei momenti di maggiore stress, di maggiore ansia aiuta veramente tantissimo. E, mhmm, prima di tutto quando senti l'ansia proprio, mhmm, pervadere <chuckles> il tuo il tuo corpo, la tua mente, uhm, prova a concentrarti sul tuo respiro. Uhm, guarda, puoi trovare, mhmm, facilmente online, uhm, dei suggerimenti su come imparare, uhm, la respirazione diaframmatica, e questo è un esercizio che viene spesso suggerito anche da, uhm, psicologi, comunque da persone, uhm, che sicuramente si intendono più di me, ehm, di di questi aspetti. Ehm, però ecco, ehm, è veramente suggerito perché, appunto, risulta molto, molto efficace in quanto concentrarsi sul respiro ti permette proprio di distaccarti un attimo da tutti quei pensieri che in quel momento preciso ti provocano ansia. Ehm, poi, ecco, come seconda cosa, io non so se hai già, mhmm, provato un approccio del genere, però, ehm, potrebbe esserti di aiuto iniziare, uhm, a pianificare in maniera più uhm, uhm, diciamo a ridurre, uhm, tutte quelle che sono le cose che mi hai descritto in dei piccoli obiettivi. Nel senso, mhmm, in questo momento i tuoi pensieri sono grandi, no, sono okay? Potrebbe essere un trasferimento, potrebbe però sono anche vaghi, no, nella loro grandezza, cioè ci sono tantissimi aspetti esattamente, se tu suddividi tutti questi pensieri, no, e li rendi, uhm, un pochino più piccoli, magari puoi aiutarti anche con carta e penna, no, per assurdo. Quindi, uhm, segnarti i ma i macro argomenti che ti che ti ti frenano, che ti mettono esatto, che ti mettono ansia e suddividerli proprio in dei pensieri più piccoli, in modo che tu possa affrontarli sia da un pon punto di vista pratico, ma anche emotivo, in maniera, uhm, più mhmm, passo dopo passo, capito, un po' per volta. Esatto, esattamente. Io penso che in questo modo tu possa, prima di tutto ridurre proprio l'impatto che questi pensieri hanno su di te e in secondo luogo, appunto, anche degli obiettivi che magari possono essere, uhm, grossi in questo momento, ridurre a dei piccoli obiettivi da raggiungere un po' per volta, ti permettono anche da un punto di vista pratico di gestire la situazione con sì, con maggiore serenità. Cosa ne pensi?
Efficace, sì. Mh-mh. Mh-mh. Sì, sì. Okay. Sì. Certo, fare un po' di chiarezza dici, no? Sì. Affliggono, sì. Naturale. Okay più a okay più progressiva, po' più po progressiva, okay. Meglio la cosa, sì, sì.